Ya, ben bugünlerde, böyle, kendimde bir enerji düşüklüğü hissetmeye başladım. Eee, bunun sebebi nedir bilmiyorum ama sonra oturdum dün mesela, yani, şey, eee, eğer dedim yeniden işe başlarsam nasıl yetişeceğim her şeye? İşte, eee, ondan sonra, ııı, sabahları, mesela, ımm, bundan 1,5 sene önce bayağı rutin ofise giden, eee, birisiydim. Yani, işim olan birisiydim. Eee, sabahleyin 6'da kalkarım, duşumu alırım, güzel giyinirim, süslenirim, işte, trafiğe kalmadan, eee, arabama binip iş yerime ulaşmaya çalışırım yarım saatte. Eee, yani, öyle bir yaşantım vardı. Hatta işten çıkınca, eee, spor salonuna da gidiyordum haftada 2-3 gün. Artı, hobilerimle de uğraşıyordum ve, iii, neredeyse her hafta sonu dağlara falan çıkıyordum ama, eee, işte, tabii ki işten çıkarılmanın verdiği bir, eee, şey var üzerimde, mutsuzluk var. Eee, bilmiyorum neden? Bir türlü, hani, sanki bir daha işe girersem, eee, yetişemeyecekmişim her şeye gibi bir panik hâlindeyim.
Hımm. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Hı hı. Anladım. Yani, aslında, eee, üzerinden bir süreç de geçtiği eee, ni anlıyorum ve aslında kaygıların olması da çok normal. Çünkü, eee, uzun süreli bir çalışmama, eee, senaryosundan sonra, eee, tekrar geri dönmede, eee, belki adaptasyon problemleri, eee, düşünüyor olabilirsin arka planda. Evet, yetişememe, eee, senin için şu an, mesela, radikal bir değişiklik gibi görünüyor olabilir ama belki arka planda kendine dahi itiraf etmediğin, eee, gönderi de olabilir. Yani, eee, bu açıdan, eee, biraz da aktif de bir hayat yaşıyormuşsun aslında işle birlikte. Eee, sonrasında mesela o aktif hayatı sürdürebildin mi? Yoksa, eee, daha sakin, eee, stabil bir yaşama mı geçiş yaptın?
Hayır. Eee, aslında, eee, yazdan önce işten çıkar Yani, haziran ayında işten çıkarılmıştım. Ondan sonra inanır mısın o yaz tatilini hatırlamıyorum. Eee, o yaz tatilini hatırlamıyorum gerçekten. Ne oldu bana? Ondan sonra iş hemen eylülde, eee, eee, işsizlik kurumunun açtığı ücretsiz olan kurslara yazıldım ve onlar da örgün kurslar. Yani, sınıfa gidip ders görülen kurslar ve hani sabah 8'de başlayan kurslar. Bir şekilde böyle 3-5 ay kendimi onlarla oyaladım. Hani, her sabah kalkıyorum, o kursa gidiyorum, eee, birkaç tane de sertifika aldım onun üzerine. Eee, sınavlarına çalıştım, projelerini hazırladım. Yani, aslında aktif, eee, devam ettim, eee, 3-5 ay. Eee, ondan sonra, eee, ondan sonra yine böyle bir boşluğa, bir şey, eee, kaygılı döneme düştüm. Bir, iki eee, iki iki buçuk aylık bir işe girdim. O zaman da, eee
Hı hı. Hıı. Güzel. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı.
ofisten çalıştık hep. Eee, e, işte ondan sonra, ya, o, ııı, süreli iş bittikten sonra ağustos ayından sonra o zaman bende şey, kontrol koptu. Eee, yani, hem panik hâlindeyim hem eski enerjim yok. Eee, günlerimi geçiriyorum, hızlı geçiyor zaman ama nasıl geçirdiğimi farkında değilim. Aldığım sertifikalarla alakalı pek bir şey hatırlamıyorum gibi hissediyorum daha doğrusu. Onun üzerine pratik yapamadığım için, yani hemen işe girip öğrendiklerimi uygulayamadığım için panik halindeyim. Yani, sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Bu kaygı bende biraz da tükenmişlik yaratıyor yani
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii.
yorgunluk yaratıyor. Eee, nasıl baş edeceğimi bilemiyorum bu konuda.
Yani, aslında öncelikle bu kaygıyı yaşıyor olman çok normal. Çünkü, eee, yani, kendini o kadar güzel ifade ettin ki bunların neden yaşadığının altında altında yatan nedenin de belki farkındasın, ııı, belki kendine itiraf etmek istemiyorsun. Ama, eee, yani, mesela belki çok aktif olan bir süreçten bahsediyorsun. Sonrasında, eee, bu, mesela evet seni desteklenmesi için kurslara gittiğin, eee, destek de bu, eee, işsizlik kurumu tarafından desteklenen kurslar olmuş. Ama, eee, uygulayamamışsın da, eee, ve o yüzden de sanki bilmiyormuşsun gibi hissediyor olabilirsin. Aslında bu da çok normal, eee, bir süreç. Çünkü, eee, bildiğini direkt uygulayabilmek ister, i insan ve ama uygulayamadığı senaryoda da, eee, tamam ben bunları bilmiyor muyum acaba aklımdan gidecek. Çünkü uygulamaya dökmek o şeyi hatırlamayı biraz daha kolaylaştırır. Ama senin böyle bir imkânın da olmamış. Az be bir noktada, eee, bilinç, yani, kendi isteğinle çıkmadığın bir senaryo da gerçekleşmiş burada. Asıl sen, eee, kendini buna hazırlamamışsın bile belki de. Hazırlamamanla birlikte, eee, o bir anda aktif bir şekilde ilerleyen yaşam, eee, belki yavaşça, eee, ya, monotonlaşmış ve yavaşça durulmaya başlamış ve bir yandan da, eee, zihnen o konfor alanına da alışmış olabilirsin. Yani, böyle bir süreç var mı? Yoksa mesela aktif hobi yaptığından da bahsettin. O, eee, bu süreçte aktif hobilerine devam ediyor musun?
Öyle mi? Evet. Evet. Anlıyorum. Doğru. Doğru. Do Evet. Eee, devam ediyorum. Bu arada bende konfor alanı oluşmadı. Yani <chuckles> zaten hep kurslara gittim. Eee, hiç boş kalmadım. Eee, aaa, hobilerime devam ettim ama sporuma devam edemedim. Maalesef ekonomik yönden, eee, spor salonuna gidemiyorum ama yürüyüşlerime devam etmeye çalışıyorum. Iıı, eskisi kadar aktif olmasam da. Eee, ııı, eee, tükenmişlik hissi, eee
Hıı. Evet. Hımm. Güzel.
çok bilgi yükledim biraz da. Hani, çok 3 fark, 3 veya 4 farklı, ııı, önemli kurslara gittim birbirinden farklı konular, ııı, ve aşırı bilgi yükledim gibi geliyor bana. Eee, o o da biraz, şey, eee, beni çok yordu aslında. Iıı, işte onları kullanıp faydalı olamamak da, ııı, onun kaygısı da üstüne binince <chuckles> eee, biraz aslında kaybolmuş hissediyorum. Yani, işlere başvuruyorum. Hiçbir iş görüşmesine çağrılmadım daha. Eee, bu arada öz geçmişim öncekine göre daha da güzelleşti yaptığım kurslardan dolayı. Eee, o umutsuzluk da tükenmişliği tetikliyor gibi, eee, geliyor bana. Mesela sabah kalkıyorum. Ha, 1-2 gündür boşum mesela, e, kurslarım bitti. Eee, sabah kalkıyorum. Kahval işte oğlumu, g okula gönderiyorum ama tekrar uyumak istiyorum mesela. Eee, sonra öğle yemeğinden sonra yine uyumak istiyorum. Eee, akşam böyle artık böyle mesela hiç ekran görmek istemiyorum, ııı, ama işe başlarsam ekran başında olmam gerekiyor. Neden ben bu duyguları yaşıyorum? Bir türlü toparlayamadım kafamda.
Hımm. Evet. Hı hı. Evet. E, tabii. Hımm. Elbette. Hı hı. Hımm. Tabii. Hı hı. Anladım, yani, aslında bu duyguları yaşıyor olman da çok normal. Çünkü, eee, bir yandan, eee, gerçekten, eee, tükendiğin de bir noktada. Çünkü, eee, çabaladığın, eee, bir senaryo var, eee, çabalıyorsun, aktif bir çaba gösteriyorsun. Eee, ki, yani, o konfor alanına kendini sokmadığını da belirttin. Eee, bu da bir yandan, eee, bunları yaptığından kaynaklı, eee, şey de hissediyor olabilirsin. Ya, ben o konfor alanına girmedim ve girmediğim gibi ama şu an, eee, bir sonuç da görmek istiyorum. Ama, eee, bu sonucu ne zaman göreceğim, eee, kaygısı da var belki de. Evet, bir sonuç göreceğini biliyorsun. Çünkü, eee, şu an hâlihazırda sahip olduğun o öz geçmişini daha da doldurup daha da güzelleştirdiğin bir senaryo var ama o öz geçmişin, eee, görülmesini de istediğim bir senaryo var büyük ihtimalle. Böyle de olduğundan kaynaklı onun görülmediği, onun, eee, böyle, eee, göz önüne alınmadığın noktada acaba ben bunları boşuna mı yaptım ya da evet, ben bunları yaptım ama çok fazla bilgi bunların hepsini unutursam, işte pratiği keşke dökseydim gibi gayelerim de olabilir. E, bu da çok normal. Eee, bu noktada aslında, eee, bazen beklemekten başka, eee, çözüm yolu yoktur denir. Ama, eee, bu beklemekte de, eee, pasif bir şekilde beklemek yerine aktif bir bekleme yapmak, eee, belki sana daha iyi gelebilir. Bu noktada aslında biraz daha kendini rahatlatabileceğin, eee, bir bekleme stiline dönü dönebilirsin. Eee, çünkü bu sayede en azından o, eee, tükenmişlik hissinin içerisinden, eee, biraz kurtulmak için bir çaba, eee, da, ııı, gösterebilmiş olursun. Böyle bir şey mesela işine yarar mı?
Evet. Aynen. Doğru. Evet. Anladım. Evet. Evet. Doğru. Anlıyorum, yani, eee, az bi biraz önce de belirttiğim gibi, değerliyken değersiz hissetmeye başladım iş görüşmesi çağrılmadım için. Eee, ama, hani, eee, bu beklediğim anı aktif hâle getirirsem. Eee, tükenmişlik hissinden kurtulurum diye düşünüyorum. Biraz aslında zihnimi de dinlendirmem gerekiyor. Eee, sen anlatırken fark ettim. Hani, fiziksel olarak ve beyin olarak da çok yorgunum. O yüzden belki. Hobilerime yoğunlaşabilirim. Iıı, zaten bırakmadım. Ama, hani, ııı, 1'ken 2 defa gidebilirim, ııı, haftada. Iıı, o yürüyüşlerimi arttırabilirim. Iıı, bir şekilde. Eee, eskiden yaptığım, ııı, gezileri yapmaya başlayabilirim. Hani, biraz da aslında bu <chuckles> zamanın tadını da çıkarabilirim. E, tabii, hani, biraz bir şekilde de ekonomik olarak kendimi desteklemem lazım ama, hani, elimde olmayan sebeplerden dolayı yok, yani, ama, eee, bir şekilde o, eee, a işsiz aşsız ama <chuckles> zamanı bol birisi olarak, ııı, gezmelere başlayabilirim belki, hani, dinlenme amaçlı. Sana anlatırken bunların hepsi aklıma geldi. Yani, yapmadıklarım aklıma geldi. Eee, yapabilirim diye düşünüyorum.
Hı hı. Evet. Hı hı. Öyle. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Kesinlikle. Aslında bu noktada, eee, kendinin de söylediği gibi yapabileceğin şeyler de söz konusu. Eee, bunları, ııı, mesela başarabileceğini ya da yapabileceğini bildiğin için, eee, bu konuda kendini destekleyebilirsin. Ama aynı şekilde, eee, çok fazla yüklenmeden önce, eee, kendinin de insan olduğunu hatırlatıp bazen senin de o boşlukları, o, ııı, hiçbir şey yapmadan durmaya ihtiyacın olduğunu, eee, kendine hatırlatmayı unutma bu du konuda. Çünkü, eee, bazen o koşturmacanın arasında, eee, bazen kendini unutabilirsin ve bu unuttuğun senaryoda daha da tükenmiş hissedebilirsin. O yüzden evet, bu koşturmacalara devam edip arada kendine bir boşluk verip bir nefes almayı, eee, ve bu zamanı kendine tanımayı unutma.
Evet. Haklısın. Gerçekten nefes almaya çalışacağım. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim, ne demek.